คุณมีวิธี ในการหาแรงจูงใจตอนที่คุณท้อไหมครับ? อยากจะ ช ให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ได้เลยครับ ผมเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งทำให้ผมท้อมาก ก็คือผมเนี่ยเทรดทองนะครับ ก็คือเทรด Forex นี่แหละ อา แล้วทีนี้ทองเนี่ยมันไป All Time High ก็คือมันสูงที่สุดตลอดกาลเลย คือช่วงนั้นเล่นยากนะครับ แต่ผมดันไปซื้อ ใช่
อือฮึ ครับ เป็นยังไงมั่ง? อา อ๋อ ครับ อา ๆ ใช่ ๆ อ้าว คุณนำไปซื้อตอนไหนอะครับ?
ดันไปซื้อตรงมันสูงมาก ๆ เลย อา
หะเหน่อะ <chuckles> อะครับ แล้วยังไง ต่อ ทีนี้ อา ๆ
เพราะว่าผม ผม ผมเล่นแบบระ ระยะสั้นไง คือแบบ อะ พอมันสูงปุ๊บ ก็รีบ อ่า แบบว่าปิดออร์เดอร์ อา แต่ทีนี้มันลงต่อเนื่องเลย จาก สี่พันสอง นะครับ กลายเป็น สามพันเก้า ก็คือลดลงมาเยอะมาก
อา อะฮะ อือฮึ อืม
นะครับ ตอนนั้น โอ้โฮ ติดลบ $300
ครับ อืม อือฮึ อือฮึ อือ ๆ ๆ โอ้ เยอะมาก
ตอนนั้นเนี่ยผมแบบมีเงินในบัญชีประมาณ 30,000-40,000 บาท นะครับ
ครับ อือฮึ
ผมบอกเลยว่า หมดเกลี้ยง
หมายถึงว่ายังไงอะครับ? เอาไปทำยังไงให้หมดอะครับ?
ก็คือผมออก ก็พุง ก็ผมซื้อไป ใช่ไหม ผม อา แบบว่าไม่ ไม่ได้แบบว่า อะ ปิดออร์เดอร์ไง ก็คือมัน มันก็ลงมาเรื่อย ๆ จนเงินมันหมดเลยอะครับ
ซื้อไปเลย เออ อือฮึ โอ้โฮ!
พอร์ตแตก
มันมีแบบนั้นด้วยใช่ไหมครับ? มันเป็นยังไงนะพอร์ตแตกเนี่ย? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับ อา
ก็คือการพอร์ตแตก การพอร์ตแตก ก็คือผมปล่อยให้เงินมันเหลือ ฿0 ครับ คือ $0 นี่แหละ อา คือบัญชีเกลี้ยง
อ๋อ มันห้าม มันห้ามให้เหลือ 0 อย่างงี้เหรอครับ? หรือว่ายังไงครับ?
คือ คือมันไม่ควรที่จะ 0 นะครับ เพราะว่าถ้า 0 นี่ ก็คือเรา เอ่อ ไปแบบว่าซื้อหมดหน้าตัก มันไม่ดี อา
อ๋อ มันไม่ได้อย่างงี้เหรอ? แล้ว มัน มัน ก็คือมันจะเหลือ ศูนย์ อย่างเงี้ย อ๋อ
มัน มัน มันไม่ควรครับ ก็ ก็คือมันทำได้ แต่ว่ามันไม่ควร อา มันเป็นการพนัน อันนั้นจะเป็นการพนันมากกว่าการเทรดดี ๆ นะครับ
อืม อืม ครับ ก็แปลว่าคุณทุ่มจนเหลือ 0 แล้วไงต่อครับทีนี้?
ใช่ ถูกต้องเลย จากนั้นเนี่ย รู้ไหม ผมร้องไห้ ผมเสียใจ ท้อมาก แบบว่า ย ไม่อยากอยู่แล้วบนโลกใบนี้ อะไรประมาณนี้ครับ มันมีความรู้สึกแบบนั้น อืม
อือฮึ โอ้โฮ! ครับ โอ้โฮ! แล้วทำยังไงทีนี้? คือ ณ ตอนนั้นก็คือหมดเลยใช่ไหม? หรือว่ามันสามารถขายได้คืนไหม? หรือว่ายังไง? ณ ตอนนั้น
หมด หมดเลยครับ เหลือ 0 เลย อา
อุ๊ย! มันจะหายไปได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ? มันกลายเป็นการพนันหรือเปล่าครับแบบนี้?
ไม่ ใช่ มัน มันสามารถหายไปได้อย่างงั้นนะครับ ถ้าเราไม่ปิดออร์เดอร์ หรือว่า อะ ไม่ ไม่ยอมที่จะขาดทุน ผมเนี่ยเลือกที่จะไม่ยอมขาดทุน ก็เลยไม่ได้ปิด พอไม่ได้ปิดปุ๊บเนี่ย พอมันลงไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมครับ มันก็ เงินผมก็ค่อย ๆ หายไป เหลือ 0 เลยครับ
อ๋อ อ๋อ อือฮึ อือ อืม ครับ แล้วทีนี้ทำยังไงต่ออะครับ? อา
อืม ผมก็เสียใจมากนะครับ แบบว่ามันนอยอะ ชีวิตมันนอย ไม่อยากทำอะไรแล้ว ก็เลยแบบว่า โอเค อะ งั้น โอเค อย่า อย่าคิดสั้น อย่าคิดอะไรแบบ พิ แผลง ๆ พิเรนทร์ เรามา heal ใจกันดีกว่า อา ผมเลือก heal ใจ โดยการกินครับ
อือฮึ อือฮึ อืม อา มาถึงเรื่องของการกินเลยทีนี้ใช่ไหม ในการแก้ทาง อา เป็นยังไงต่อครับ?
ได้ ครับผม ตอนนั้นเนี่ยผมสั่ง KFC มานะครับ เป็นชุดจุใจหรืออะไรสักอย่างครับ ชุ ชุดที่มันแบบของกินเยอะ ๆ เออ แล้วผมก็ อืม กินคนเดียวเลยไม่แบ่งใครเลย ไม่ ไม่แบ่งน้องหมาด้วย ไม่ ไม่แบ่งพ่อแม่ <chuckles>
<laughs> ครับ อะฮะ อืม อ้าว แล้วตอน อ๋อ คุณเลี้ยงหมาด้วยเหรอ แล้วตอนนั้นคุณเอาตังค์มาจากไหนครับ เพราะว่าตังค์หมดเกลี้ยงแล้วอะ หรือว่ายังไงครับ?
ใช่ ครับผม ผมทำงาน Freelance ครับ ตอนนั้นก็ลำบากมากนะครับกว่าจะหามาได้ เออ แต่มันหมดภายใน เออ คืนเดียวเลย ช่วงพริบตาเลย
อะ อา ครับ อืม อืม ครับ อ้าว แล้วแปลว่า แล้วคุณเอาตังค์มาซื้อ อ่า ไก่กินได้ยังไงครับตอนนั้น หรือว่าเหลือเอาไว้นิดหน่อย อะไรอย่างเงี้ย ณ ตอนนั้นน่ะ?
อ๋อ ผมแบบขอคุณพ่อคุณแม่ <laughs>
ใช่ <laughs> ครับ อ๋อ
ขอท่านเลย อือ ๆ ๆ
อา แล้วเป็นยังไงต่อครับ?
<chuckles> ที่จริงไม่ควรที่จะขอนะ แต่ว่าผมก็กินเพื่อที่จะ heal ใจ แต่ว่าไม่ยอมบอก ไม่ยอมบอกว่า อะ เทรดไม่ได้ เพราะตัวคุณพ่อคุณแม่ก็เทรด Forex เหมือนกัน ก็คือเทรดทองเหมือนกัน อา เล่นทองเหมือนกัน
อา ครับ อืม อือฮึ อืม โอ้โฮ เล่นเหมือนกัน อา โอเค เออ แล้วไงต่อ?
ใช่ ๆ แต่ แต่ผมไม่ยอมบอกเลยมัน มันเครียด แล้วก็ผมกลัวว่าเขาจะไม่ให้ผมเล่นเอง
อืม อือ ครับ แล้วเป็นไงต่อทีนี้? อา กินแล้ว ซ ซื้อมากินแล้ว อา
อือ ๆ อา หลังจากที่ผมกินแล้ว ก็ ก็แบบ ผมก็รู้ รู้สึกดีขึ้น เพราะว่า อ่า การกินมันทำให้เบี่ยงเบนความสนใจอะครับ จากการที่สนใจเรื่องการที่ อะ เราเสียเงินไป ผมก็ อะ มาแคร์เรื่องไก่เคเอฟซีแล้ว ร้อน ๆ อร่อย ๆ นะครับ อืม
อือฮึ ครับ อืม อือฮึ ๆ ก็กลายเป็นแบบว่า อะ มาดู มา พอมาได้อาหารเนาะ ก็รู้สึกว่า คือยังไงอะ มัน มันทำให้เราเปลี่ยนโฟกัส ใช่ไหม? อาจจะ heal ใจเราได้ อย่างงี้ ใช่ไหมครับ?
ใช่ ๆ ใช่ มันคือการเบี่ยงเบนความสนใจเลยครับ ใช่ มัน heal ใจด้วยนะ การกินอะไรไปเนี่ยมันทำให้ร่างกายผมผ่อนคลาย ตอนนั้นเนี่ย ตอนที่มันลดเหลือ 0 เนี่ยหัวใจผมเต้นเร็วมาก แล้วก็มัน มันอยู่ใน แบบร่างกายมันช็อกอะ อา
อือ ครับ อะฮะ <chuckles> ครับ เออ ๆ โอ้โฮ โอ้โฮ น่ากลัวเหมือนกันนะ ครับ อืม แล้วเป็นยังไงอีกทีนี้? เออ ก็
ช ช็อกหนักมากนะครับ อืม ๆ ๆ ทีนี้เนี่ย พอ พอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ ผมก็ โอเค พยายามจะไปเล่นเกมนะครับ เพื่อบิ่น เบี่ยงเบนความสนใจอีกนะครับ
อือฮึ อืม ครับ อือฮึ ได้ไหม? ได้ไหม?
แต่ว่า การเบี่ยงเบน ได้ ๆ แต่ต้องทำไปเรื่อย ๆ นะครับ เป็นระยะเวลาเดือนหนึ่งเลย กว่าจะ heal ใจ กลับมาแบบว่าทำงาน freelance ต่อ แล้วก็เก็บเงินต่ออะครับ
อ๋อ อืม ก็คือเหมือนกับเสีย เสียศูนย์ไป ช พักหนึ่งเลยใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบ โอ้โฮ เรื่องอะไรต่าง ๆ แบบว่าคือก็รู้สึกว่า พอ ส การสูญเสียครั้งนั้นมันก็กระทบกับชีวิตจริง ๆ อะไรเงี้ย มันก็ทำให้แบบ โอ้โฮ หลาย ๆ อย่างแบบคุณก็ต้องพักไปเลย
ใช่เลยครับ อืม ครับผม ใช่ ๆ มัน มันกระทบผมมาก ใช่ ๆ คือ คือ
อา เป็นยังไงต่อครับ ทีนี้? เออ
คือแบบตอนนั้นผมเล่นเกมจนแบบ โอ้โฮ บอก บอกได้เลยครับว่า เล่นเกมจนมันสามารถที่จะ heal ใจครบเลย อา ผมไม่กลัวเลยว่า ผมจะติดกงติดเกม ตอนนั้นเนี่ยมันต้องการ การผ่อนคลายแล้ว ใช่
อ๋อ เกม อือ ไม่สนใจแล้ว อา อืม ก็ แปลว่า ก็ไปติดเกมแทน อย่างงี้เหรอครับ? ณ ตอนนั้น
ก็ ก็ ก็แค่ติดเกม แต่ว่า การติดเกมตรงนั้น มันไม่ได้ มันไม่ได้มีปัญหา อา มันไม่ใช่เป็นอุปสรรค อา ๆ ๆ
อือฮึ ครับ อา ครับ อืม ๆ อืม แล้วยังไงต่อทีนี้?
มัน มันก็แค่ โอเค อา จากนั้นนะครับผมก็ เอ่อ อะ นอนแล้วก็ตื่นมาก็เล่นใหม่นะครับ หย่า ยังไม่ได้ทำงานนะ เพราะว่าช่วงนั้น free freelance ตอนนั้นยังไม่ได้มีงานใหม่เข้ามา ก็นอนแล้วก็เล่นไปเรื่อย ๆ พยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องการ เอ่อ เทรดนะครับ อืม เพราะว่ามัน มันเจ็บใจ
อือฮึ <chuckles> ครับ อือฮึ อือฮึ อืม ๆ ก็ค่อนข้างที่จะหนักนะ ใช่ไหม? เอาเกมเยียวยาแล้วกัน ก็คือเหมือนกับว่า เล่นไป ไม่คิดถึงการเทรด เล่นไปเรื่อย ๆ เล่นไปเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม? อืม ให้มันลืม เออ แล้วมีจุดเปลี่ยนไหม? อา
อือ ๆ ๆ แบบนะ หนัก ใช่ ๆ ๆ ใช่ จริง ใช่ จน จนแบบผ่าน มันมีจุดเปลี่ยน พอผ่านไปเดือนหนึ่งผมก็กลับไปทำ Freelance ต่อ แล้วก็ เอ่อ ผมก็เก็บเงินใหม่นะครับ
อืม
แล้วก็ โอเค เปลี่ยนนิสัยการเทรดใหม่ ก็คือจากที่ผมเนี่ยนะครับเทรดแบบว่าเยอะ ๆ ผมก็ค่อย ๆ เทรดแล้ว ก็คือเทรดในปริมาณที่น้อยมาก ๆ นะครับ
อือฮึ อืม อือฮึ
อา ก็คือเอาความปลอดภัยไว้ก่อน เอาความสม่ำเสมอไว้ก่อน อะไรพวกนี้นะครับ
ครับ ก็คือสุดท้ายยังไม่เข็ด มาเล่นอีก แต่เปลี่ยนแผนในการเทรด ใช่ไหม? เปลี่ยนเป็น เป็น
ไม่ แต่ว่า อา การเทรดทองเนี่ยมัน มันคือ มันเหมือนงาน อือ งานประจำของผมอะ คือ คือผมพยายามที่จะทำให้มันเป็นงานประจำ ใช่
อะฮะ <chuckles> ครับ อา ๆ อืม ๆ แล้วมันได้บ้างไหมอะตอนนั้น? มันเป็นยังไงบ้าง? พอหลังจากกลับมา
เฮ้ย ตอนนั้นได้อะครับ ตอนนั้นแบบผมอยู่ได้เลย อา คือแบบได้วันละ 1000-2000 นะครับ อยู่ได้เลยสบาย ๆ
โอ้โฮ ม มันเล่นเป็นวัน มันเล่นเป็นวันได้เลยเหรอครับ? แบบนั้นน่ะ ณ ตอนนั้น
ได้เลยครับ อา สบาย ๆ มาก คือ คือแบบว่า โอเค เราก็ แค่นะครับ
อ๋อ มันเป็นยังไงครับ? เล่นเป็นวัน อย่างเงี้ย คือตอนเช้าซื้อ อย่างเงี้ย ตอนเย็นขาย อย่างเงี้ยเหรอครับ? หรือว่ายังไงครับ? ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหม?
แบบนั้นก็ได้ครับ แต่ของผม ส โอเค ช่วงบ่ายโมงซื้อ เอ่อ อีก 5 นาที ผมก็ขายแล้ว อะไรประมาณนี้ อา ใช่ ๆ
อา ฮะ? แล้วมันตัดสินกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ? หรือว่ายังไงครับ? มันขึ้น
มัน มัน มัน มันเป็นเทคนิคในการเล่นน่ะครับ มันสามารถเล่นแบบนี้ได้ด้วย อา มันสามารถ ถ ถือเป็นวันได้ ถือเป็นอาทิตย์ได้ ถือเป็นเดือนได้ ถือเป็นปีได้ มันเป็นระบบอะครับ อา
อือฮึ อืม อือ อ๋อ ครับ แล้วการที่ถือ ถือแป๊บเดียวขาย อย่างเงี้ย แปลว่า เราได้กำไรแล้วเราก็ออกเลย อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ? แล้วค่อยซื้อใหม่ อย่างงี้เหรอ?
อา ถูกต้องเลยครับ ประมาณนั้นเลย
แล้วถ้าเกิดเป็นวัน หรือเป็นเดือน มันมีค่าธรรมเนียมอะไรต่างกันไหม? หรือว่าไม่ต่าง หรือว่าไง?
เอ่อ มัน มัน มันก็จะมีค่า swap นะครับ ก็คือเหมือนกับว่า ค่าที่เราถือไว้นาน ๆ มันจะคิดค่าตรงนั้น แต่ของผมเนี่ย ใช้โบรกเกอร์ที่ไม่มีค่า swap ไง ก็เลย อ่า ถ้าสมมุติจะถือยาว ๆ ก็ถือได้เรื่อย ๆ อา แต่ของผมเล่นแป๊บเดียว
อือ อ๋อ มันมีด้วยใช่ไหม? อืม ถ้าไม่มีค่า swap ถ้าไม่มีค่า swap นี่หมายถึงว่า เราจะถือนานแค่ไหนก็ได้ แล้วเราจะขายเร็วแค่ไหนก็ได้ด้วยใช่ไหม? แล้วแต่เราเลยใช่ไหม?
อา ถูกต้องครับ แต่ว่ามันมี เอ่อ การจำกัดด้วย ถ้ามีการซื้อขายในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับ อย่าง อย่างเช่น อาจจะถือ ถือแบบว่าล็อตใหญ่ ๆ เลย อะไรประมาณเนี้ยครับ เราก็ต้องประมาณว่า อะ เขาจะคิดค่า swap แล้ว เพราะว่ามันใหญ่เกิน อา
อือฮึ อือ อ๋อ ก็มีกฎเกณฑ์ด้วย อ๋อ
ครับผม อะไรประมาณนี้ ใช่มันมีกฎเกณฑ์
ครับ อ๋อ แล้วงี้ก็คือได้ ได้มาเรื่อย ๆ แล้ว ทีนี้กลับมาครั้งที่ 2 แล้วเป็นยังไงต่อครับ?
เออ คือ เอ่อ ผมต้องบอกก่อนว่า เมื่อก่อนผมก็ได้นะครับ อ่า ได้มา อ่า วันละ 1000-2000 นะครับ แล้วก็เล่น เล่นมาเรื่อย ๆ นะครับ ก็มัน มันจะมีช่วงที่ อ่า หยุดไป เพราะว่าต้องทำงาน freelance อา แล้วผมก็เอาส่วนของเงินตรงนี้เนี่ยมาเทรดต่อ อะไรพวกนี้นะครับ คือผมพยายามที่จะค่อย ๆ ศึกษาไปเรื่อย ๆ คือยังไม่ได้เอาเป็นงานประจำอยู่ อา ยังแบบ อ่า เพิ่ง freelance
อืม อือฮึ อือฮึ อือฮึ ครับ อืม อา ก็เหมือน เหมือนทำเป็นงานอดิเรก ส อดิเรกเสริม อย่างงี้เหรอครับ? เสริมไปเรื่อย ๆ
เป็นงานเสริมมากกว่าครับ อ่า อาจจะไม่ใช่งานอดิเรก เพราะว่ามันได้เงินนะครับ แล้วก็มันต้องเล่นดี ๆ ด้วย ก็ผม ผมก็ โอเค ครั้ง ครั้งที่ หลังจากที่เลิก เลิกไปนิดหนึ่งนะครับ ก็กลับมา แล้วก็ช่วงนั้นมันก็เสียไง เพราะว่ามันเป็นจุด All Time High จุดสูงที่สุดเลยนะครับ แล้วผมดันไปซื้อ อะไรพวกนี้ พอ พอกลับมาปุ๊บเนี่ย ผมก็เล่น เล่นตามปกติเลยครับ แล้วก็ลองเทสต์ใหม่เรื่อย ๆ นะครับ เพราะว่าระบบก่อนหน้ามีปัญหาไง คือ คือมันต้องเปลี่ยนการเทรดนิดหนึ่ง อา
อา อา อา ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อืม อืม อือฮึ ครับ อืม อา แล้วเป็นยังไงต่อทีนี้ ก็ ก็ดีขึ้นไหม? หรือว่าไม่ดี หรือยังไงครับ ณ ตอนนั้น?
อืม ผมว่าก็ ก็ดีขึ้น แล้วก็อันนี้มันจะเล่าตอนปัจจุบันนะครับ ก็คือ อ่า มัน มัน มันก็ดีขึ้น ใช่ ๆ อันนี้ อันนี้ปัจจุบันดีขึ้น
อืม ครับ มาถึงปัจจุบันแล้ว อา อืม
คือช่วงที่มัน คือช่วงที่มันลง มันพึ่ง มันพึ่งผ่านมา 2 อาทิตย์เองครับ 1-2 อาทิตย์เอง
ครับ อือฮึ อือ
ตอนที่ผมเล่าเมื่อกี้อะ มันผ่านมา อาทิตย์สอง อาทิตย์เอง ใช่
ครับ โอ้โฮ ก็แปลว่า สด ๆ ร้อน ๆ เลย แผลยังสดอยู่เลยเนี่ย
ก็สด ๆ ร้อน ๆ ไงครับ ใช่ไง ผมถึงบอกว่าปัจจุบันก็ดีขึ้น อันนี้ ดูผลลัพธ์มันอยู่ อา
อืม อ อืม อืม ก็แปลว่า โอ้โฮ แล้วอย่างนี้คุณมีวิธี หรือว่าทริกอะไรไหม? ในการที่จะแบบ อ่า เชี่ยวชาญทางด้านนี้ อะไรอย่างเงี้ย เราต้องศึกษาอะไรไหม ที่จะแนะนำได้บ้างครับ?
เอ่อ คุณต้องรู้ข่าว เลยว่า โอเค อ่า ข่าว เอ่อ Index หรือว่าข่าว FED Interest ต่าง ๆ อะไรพวกนี้ ข่าวพวก เอ่อ ที่เป็นเกี่ยวกับ Donald Trump นะครับ คือประธานาธิบดีใช่ไหม? อ่า คุณควรที่จะรู้ด้วย อา ว่า อ่า ๆ มัน มันจะมีข่าวนะ แล้ว แล้วคุณควรที่จะไม่เทรดในช่วงนั้นด้วยนะครับ ถ้ารู้ว่ามันมีข่าวในเชิงที่ทำให้ เอ่อ ตัวทองเนี่ยมันขึ้นหรือลงได้ คุณควรที่จะระมัดระวังนิดหนึ่ง อา คือไม่เทรดในช่วงที่มันมีข่าวนะครับ
ครับ ครับ อะฮะ อืม อือฮึ อืม อือฮึ อืม อืม อือฮึ อือ ๆ ๆ อ๋อ ก็เป็นเทคนิค
อืม แต่ว่าสามารถดูเป็นแนวทางได้ อา ครับผม ใช่ ๆ
เป็นทริก เป็นทริก หนึ่ง ทางเนาะ เรื่อง ของ ของประธานาธิบดีตอนนี้ที่กำลังมีผลกับหุ้นหลาย ๆ ตัวด้วย หรือ แม้แต่กระทั่งทองด้วย คือก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยอันเนี้ย เออ
ใช่ครับผม ถูกต้องเลย ครับผม 2 เนี่ย เอ่อ ถ้าในระยะยาวใช่ไหมครับ เราก็ ซื้อไปเลย ถือ ถือไปเลย ถือ ซ การซื้อยาว ๆ ไปได้เลย แต่ถ้าเล่นระยะสั้นเนี่ย ก็แล้วแต่ระบบนะครับ อันนี้คุณลองไปศึกษาเอง อะไรประมาณนี้ มันมีหลายแบบนะครับที่จะเล่นได้ อา
ครับ อือฮึ อือฮึ อืม ครับ อา ก็มีหลายรูปแบบเนาะ แล้วคุณก็อยู่ 1 ในนั้นเนาะ แล้วแบบแรงจูงใจล่ะครับที่แบบว่า คือที่คุณกลับมาได้เนี่ย เป็นเพราะอาหารหรือเปล่าครับ หรือว่าอย่างอื่นอีกครับ?
แรงจูงใจก็คือ ผม ผมมองว่า โอเค หลังจากที่ heal ใจแล้วเนี่ย ผมนะครับ อยาก อยากจะทำ ความ ตามความฝัน ก็คืออยากที่จะเป็นอิสระทางการเงินนะครับ ก็คือแบบอยากจะมีชีวิตที่ดีนะครับ มีเงินทองที่เราไม่ต้องทำงานประจำ แล้วก็ต้องมาเลียแข้งเลียขาเจ้านาย อา ก็คืออยากหาความสุขสบายให้ตัวเอง โดยที่ อ่า การเทรดเนี่ยเป็นคำตอบสำหรับผมนะครับ อืม
อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ อืม ก็ถือว่าเป็นวิธีการคิดที่ดีมาก ๆ เนาะ ถ้าเกิดว่าคุณแบบมีอิสระทางด้านการเงินเนี่ย คุณก็จะสบายแบบว่าไม่ต้องทำงานก็ได้ แล้วก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากที่จะใช้อะเนาะ มันก็เป็นความฝันนะ ของใครหลาย ๆ คนนะ ที่ ที่อยากจะเป็นแบบนั้น
อืม ครับผม ใช่เลยครับ ใช่ ๆ ๆ น่าจะเกือบทุกคนเลย ผมว่า
อา ใช่ ก็ดีมากเลยครับวันนี้ ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับสำหรับเรื่องราวต่าง ๆ เนาะ ที่มาแชร์กันครับ อา
อืม ยินดีมากเลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับ สวัสดีครับ
สวัสดีครับ